والله هو أنا كان عندي مشكلة كده وكنت حابّة آخد رأيِك فيها، وتنصحيني لأن أنا مش عارفة آخد قرار يعني لأن شايفة إن هو قرار مهم جدًا، وخايفة إن أنا آخد القرار وأغلط فيه وأرجع أندم لأني هاكون هدّيت كل حاجة، آآ وخسرت حاجات كتير جدًا في سبيل القرار ده. أنا دلوقتي، آآ، عايشة في الخليج، آآ يعني باسافر الخليج كده مع زوجي، وفكرنا إن أو أنا فكرت بمعنى أصح حِتّة إن أنا أسافر أوروبا بقى وعالم مختلف، عُملة مختلفة، ندوّر على جنسية، ندوّر على إقامة أوروبية كده يعني، فالفكرة إن أنا متخوّفة جدًا إنّي آخد الخطوة زي دي، لأن آمم قرار زي ده إن أنا انقل حياتي لبيئة مختلفة، عالم مختلف خالص عننا إحنا كعرب وكده، فخايفة إن أنا أندم، خصوصًا إن أنا معايا أولاد ولد وبنت، وخايفة إن المجتمع هناك ما يكونش مناسب لينا، ولادي هيتأقلموا والّا مش هيتأقلموا؟ أنا كواحدة محجبة هاتأقلم مش هاتأقلم؟ فخايفة من الخطوة دي ومش عارفة، وجوزي برضو متردد، إن هو شغله موجود فهل هيتخلى عنّه ويروح طبعًا لحاجة آآ مجهولة لسّه هيدوّر على شغل، لسّه هيبتدي من أوّل وجديد، فخايفين أوي من خطوة زي دي، آآ والموضوع بقى مُلِحّ معانا أوي لأن إحنا شايفين إن ما فيش أي حاجة مضمونة، فمش عارفين يعني هل ده هيبقى قرار صح والّا هنندم عليه؟
امم. امم. تمام. امم. فاهماكِ امم. امم. إمم أنا فاهماكِ طبعًا، فاهمة كويس أوي اللي أنتِ بتمري بيه، يعني فعلًا هو قرار صعب وكبير جدًا، وفعلًا هيبقى مخليكِ مُشتتة كده ومضغوطة، ومش عارفة فعلًا تتجهي ناحية يعني أنهي قرار فيهم، أو إن أنتِ تبقي عارفة على الأقل النواتج اللي هتبقى معمولة على القرار ده. طيب خلّيني أفهم منِك أكتر برضه، أنتِ تقريبًا كده فعلًا الحاجات اللي أنتِ مش عايزة تتخلي عنها آآ لمّا تعملي القرار ده، يعني في حاجات مُعيّنة، آآ زي ما بيقولوا كده بقى خط فاصل مش هينفع إن أنتِ تتخلي عنها خالص حتى لو أخدتِ القرار ده هتبقى إيه؟
بُصي هي فكرة البيئة ذات نفسها يعني أنا اتعودت إن أنا آآ يعني في بيئة مُحافظة فاهمة؟ مهما كان حتى لو معاكِ جنسيات وثقافات مُختلفة، بس ثقافة البلد نفسها، يعني بتمنع أي حاجة يعني تخالف العادات أو التقاليد اللي أنتِ اتربيتِ عليها، إحنا كعرب لينا عادتنا الخاصة، آآ حتى لو في بعض الرفاهيات شوية، إن في جنسيات داخلة البلد، بس القيم والمبادئ ت يعني تُعتبر واحدة، ما فيش فيها اختلافات كبير، أسلوب تربية، آمم وأنا برضه يعني آآ اتربيت في بيئة مُحافظة أوي، فطول الوقت باربي ولادي على البيئة دي، آآ آه، مدياهم حرية وكُلّ حاجة، بس ما وصلتش لحتة حرية طبعًا أوروبا، الاختلاف أو الإنفتاح الكبير، ال على عكس اللي موجود عندنا يعني، آآ طبعًا أنا آآ عارفة كويس أوي إن أنا لمّا هاسافر، أنا من الناس اللي بتحترم عادات كُلّ بلد، و وثقافة كُلّ بلد، وكُلّ حاجة، وباتأقلم معاها، بس الفكرة أنا خايفة على أولادي، هل أنا هاقدر إن أنا أسيطر عليهم، م مش هاسيطر عليهم، خايفة إن أنا برضه أروح البلد لُغة جديدة، هنقدر إن إحنا نتعال نتعا يعني نتعامل مع اللغة دي إزاي وكده، أنتِ عارفة إحنا بنتكلم عربي، والإنجليزي بتاعنا برضه ما هواش أحسن حاجة، فأروح لبلد ممكن حتى الإنجليزي ما يبقاش فيها تمام، آمم هل اللغة دي هتبقى عائق كبير ما بيننا وما بين الناس إن إحنا هنتعامل معاهم؟ لإن إحنا يعني أنا بصفتي شخصية عشرية أوي اجتماعية أوي، فاحب إن أنا أروح مكان، يعني م هاتواصل مع الناس، هاكوِّن علاقات صداقات كده، فهل الناس دي هتتقبلني؟ يعني أنا مش عارفة الحِتّة دي، يعني أنا طول الوقت باتعامل مع الناس بطبيعتهم هُم، بثقافتهم هُم، بس في نفس الوقت بابقى حابة إن أنا أحافظ على عاداتي وثقافتي، آآ هل أقدر أنا أعمل ده في في جو مُختلف تمامًا عن اللي أنا عِشت فيه مع أو أولادي كمان هيقدروا يتأقلموا، والّا هيحصل لهم صدمة بقى بسبب الاختلاف والعالم المختلف باللغة المُختلفة دي؟ م مش عارفة.
أيوه. فاهـم أيوه. فاهماكِ. أيوه. امم. كويس. مفهوم، امم. أيوه. فاهماكِ. امم. أكيد. فاهماكِ، أنا فاهمة كويس أوي بجد اللي أنتِ بتمُرّي بيه أنا يعني فعلًا واضح من كلامِك جدًا إن أنتِ فعلًا آآ مُشتتة وتايهة أو مش عارفة حتى الموضوع هيأثر عليكم إزاي، وده طبيعي لأن هي تجربة جديدة تمامًا، فأنا متفهمة ده كويس أوي. طب في مدة زمنية مثلًا حاجة معينة مثلًا، آآ لازم تنجزوا مثلًا القرار ده قبل ما هي تحصل أو كده، يعني والّا أنتم براحتكم، ممكن تقرروا القرار ده في أي وقت؟
بُصي، هو الموضوع كله إن في آآ زميل لزوجي هو سافر إيطاليا فهو قايل له الدنيا دلوقتي تمام، آآ ممكن تيجي وتقدم على فيزا، وأنا هنا هاضبط لك الدنيا في الشركة اللي أنا، آآ عملت عليها، فممكن أتكلم معاهم ويج ويجيبوا لك بقى، آآ تأشيرة ويجهزوا لك ورق إن أنت تيجي على الأقل يبقى بحاجة رسمي، بس طبعًا الموضوع هيبقى مكلف، فأنا برضه خايفين من الحتة دي إن هو يبقى الموضوع م في قلق ما يبقاش إن هو يروح هناك طب الشغل يُقف، الدنيا تُقف فعشان كده حابين إن إحنا ناخُد الموضوع كله، يعني هو تقريبًا مِدّي له مهلة يعني ممكن شهر ونص بالكتير أوي، الموضوع ي ناخد فيه قرار، فإحنا طبعًا خايفين جدًا إحنا ناخد قرار زي ده، خصوصًا آه طبعًا، خصوصًا إن أنا ب جوزي
إمم. إمم. امم. أكيد طبعًا، مترددين.
شغال هنا شغل ثابت الحمد لله، الماديات كويسة جدًا مش ناقصنا أي حاجة أيوه بالضبط، فتروحي بقى لسه وإ وبعدين هيشتغل في مجال مش في المجال اللي طول عمره شغال فيه، يعني آه، يعني هو الشركة دي بس مجرد إن هي هتجيبه بورق رسمي في البلد، وهو بقى ي يعني إيه يشتغل يدَوّر بقى ويشتغل أي حاجة لحد ما يقدر يعمل ورقه، وبعد كده يشتغل إيه، آآ قانوني بقى بمجاله، فالموضوع هياخد وقت، فمش عارفة يعني أنا لدرجة إن أنا قُلت طب هو يروح الأول وبعد كده وإحنا نفضل هنا آآ يعني مش عارفة آخُد قرار، هل هو إن هو هينفع يسيبنا هو متردد، فمش قادرين يعني نتفق على قرار معيّن للأسف.
وضعكم مستقر، إمم. أصلًا! امم. إمم. فاهماكَِ. امم. أنا فاهمة كويس أوي. يعني خلّيني أقول لِك أنتِ هنا كمان بتفاضلي ما بين الاستقرار والإستقرار المادي وإن هو خلاص أصلًا وضْعه مُستقِل وشُغله كمان مُستقِر وما بين إن أنتم هتعملوا تجربة جديدة تمامًا من الأول خالص بطريقة مختلفة تمامًا يعني، فأنا فاهمة قد إيه فعلًا الموضوع هيبقى مخلّيكِ متردّدة. طب أعمار أولادِك إيه؟ يعني هل هم مثلًا لسّه صغيرين والّا كُبار مثلًا ويستوعبوا الاختلاف وكده؟
صح. آه. يعني عندي 8 سِنين وعندي 5 سِنين.
إمم. إمم، إمم. فطبعًا في سِن التربية. إمم.
آآ يعني مش بالضبط. وبعدين هم برضه لإن هم مولودين في الخليج، فطول الوقت صحابهم والدنيا كُلّها حواليهم بقِت معروفة طبعًا معروفة، يعني يروحوا بقى بيئة مختلفة وكل حاجة هو يعني كسِن لسّه مش اللي هو آآ هيبقى م آه يعني فم بس برضه يعني أنا قلقانة، هل اللغة برضه هيقدروا يتأقلموا مع الناس اصحابهم؟ الناس هتتعامل معانا إزاي لإن أنا ما أعرفش الناس يعني التعامل برّه هيكون إزاي؟ آآ هل هيبقى في آآ تجنُّب لأولادي عشان اللغة، هيقدروا يستمتعوا، هيقدروا يعيشوا، آآ أنا برضه هاقدر إن أنا أتكيّف مع الناس، هاقدر أكوّن صداقات؟ آآ جوزي ذات نَفسه بما إن هو رايح لعالم جديد، هل هيد هيقدر إن هو يلاقي شُغل كويس ويعيّشنا عيشة كويسة؟ أنا طبعًا مُدركة لفكرة إن حد يبقى عايش في أوروبا أكيد يعني ال العيشة هتبقى مختلفة وهتبقى حاجة كويسة مش حاجة وِحشة، بس الفكرة و هياخد منّنا وقت قد إيه؟ أنا أنا -أنا باقعد أفكّر هل إحنا نقدر نتحمِّل آآ مُدّة آآ يعني فترة طويلة، فترة صغيرة، أنا مش قادرة أحدّد المُدّة دي، آآ إن نحن نتحمِّل ال يبقى يبقى في بهدلة تاني بعد ما أنتِ حسّيتِ بالإستقرار ومش ناقصِك حاجة، هل هل خطوة الإنتقال ده علشان يبقى معاكِ جنسية أو عشان يبقى معاكِ إقامة أوروبية، هل الموضوع يستاهل والّا هيبقى ده مُجازفة للي إحنا عملناه سِنين طويلة؟ ما هو برضه مش قادرة آخُد قرار في ده.
إمم، إمم. إمم. امم. يقدروا يتأقلموا. فاه امم. مظبوط. آمم. فاهماكِ. بالضبط. إمم. فاهماكِ. إمم. أنا فاهمة كويس أوي بجد اللي أنتِ بتمُرّي بيه. بُصّي، أنتِ هنا بتبقي بجد محتاجة يعني أنتم أنتم الاتنين تقعدوا مع بعض أنتِ وجوزِك وتبدأوا فعلًا إن أنتم تمسكوا مثلًا ورقة وقلم أو حاجة وفعلًا تكتبوا كل المميزات والعيوب للبلد اللي أنتم فيها دلوقتي، لوضعكم الحالي أصلًا. هل مثلًا الدنيا مُستقرة زي ما قُلتِ؟ أنتِ مرتاحة أصلًا في البلد، بتعرفي تنزلي لوحدِك، بتعرفي تتعاملي لوحدِك، كل الكلام ده، لإن النقطة دي برضه مهمة جدًا. أطفالِك مثلًا ما حاسّة إن هم آه مُندمجين في الموضوع، حاسّة إن سهل أوي إن أنتم مثلًا في أي وقت تنزلوا برضه بلدكم الأساسية أو حاجة بحيث برضه إن لو إن أنتِ ما تبقيش حاسّة بالغُربة، تبقي حاسّة دايمًا إن في أُلفَة، في التشابه أصلًا ما بين بلدِك والبلد اللي أنتِ فيها أو كده، فطبعًا ده بيفرق جدًا. فأنتِ تحاولي على قد ما تقدري تكتبي المميزات والعيوب وفي نفس الوقت تفكّري بقى، هل أنتم دلوقتي حِمل أصلًا إن أنتم تجرّبوا حاجة من الأول خالص؟ هل مثلًا أنتم فعلًا عندكم الطاقة والشَغَف والحماس إن أنتم تبدأوا حاجة من الصفر؟ لإن برضه أنتم لمّا تسافروا هتنسوا خالص طبعًا ها فعلًا زي ما أنتِ قُلتِ دي فلوس كتيرة هتدفعوها أصلًا عشان تسافروا، دي نقطة تاني نقطة وأنتم هناك مستواكم هيبدأ من أقل شوية. هل هت هتعرفي تتنازلي عن رفاهيّات، هتعرفي تتنازلي عن رفاهيّات مثلًا أولادِك؟ آآ هتضطرّي مثلًا تعملي حاجات معيّنة أو كده ممكن ت تضطرّي إن أنتِ تدوّري على شُغل برضه وتشتغلي. ففكّري في كل حاجة حرفيًا، لإن طبعًا عُمر أولادِك هيبقى مهم إن هو خلاص أصلًا في المَدرسة، فهتلاقي نَفسكم مُلتزمين برضه بمصاريف كتيرة لإن برضه أنتِ ما تعرفيش الدنيا بتمشي إزاي هناك ومُضطرّين إن أنتم تعرفوا كل خطوة لمّا تبقوا هناك أصلًا كأنِك اعتبري نَفسِك خلاص خطّيتوا البلد دي وهتعملوا إيه. في خطوات معيّنة كده لازم تبقوا ماشيين عليها ولازم برضه جوزِك يفكّر كويس أوي. شهادته أصلًا إن هو ال أو شُغله اللي هو بيشتغله، الشُغل ده مطلوب أصلًا هناك والّا لأ؟ لإنّه حتّى لو اشتغل في الشركة اللي صاحبه جايبها له دي، مش هيقدر مثلًا يكمّل فيها، لإن حاجة مش بتاعته أصلًا ومش مجاله، مش معقول هيبدأ من الصفر كإنّه ما عندوش أي خبرة خالص فاهماني؟ لازم يشتغل في شُغل يبقى قريّب من مجاله عشان خبرته تفيده، فبالتالي يبقى مستواه كويس، لكن كل التفاصيل دي أنتم لازم بجد تفكّروا فيها كويس أوي ولازم صاحب جوزِك ده يبقى معَرَّفه بكل خطوة هتتِم عاملة إزاي وساعتها بقى تقارنوا، تقارنوا ال المصاريف هتبقى فعلًا آآ مستاهلة كل ده، طَب ات الاستقرار إن إحنا نمشي من البلد اللي إحنا مُستقرّين فيها كل ده م ممكن يكون أصلًا متاح والّا لأ وفكّري برضه في التربية، فكّري إن أولادِك مثلًا لمّا يبقوا في مُجتمع أوروبي هتعرفي إن أنتِ تحافظي على التربية والّا لأ؟ حدّدي كده أنتِ أولوياتِك إيه أصلًا في الحياة عشان تعرفي تبقي محدّدة أصلًا أنتِ عايزة إيه من البلد دي وعايزة إيه من البلد اللي أنتِ فيها دلوقتي فاهمة قصدي؟ بحيث إن أنتِ تبقي موضّحة كل الأفكار قُدّامِك على ورقة كده وتعرفوا تقرّروا يعني.
حلو. صح، أنتِ معاكِ حق. محتاجين إن إحنا نتكلّم فعلًا مع صديق زوجي ده بالضبط يشرح لنا الدنيا، هل فعلًا يعني حتّة مجاله مطلوب والّا لأ دي صح طا دي نقطة مهمة جدًا، ما هو ممكن يسافر وفي الآخِر ما يلاقيش مجاله مطلوب أو يلاقي حتّى ال الماديّات العائِدة من المجال دوّة مش مش تمام، يبقى أنا استفدت إيه يعني، يبقى أنتِ معاكِ حق محتاجين إن إحنا نتكلّم مع حد جوّه البلد نَفسه ونعرف تفاصيل كتير جدًا علشان ناخُد القرار ده. طبعًا يعني أنا م هاك هاخلّيه ياخُد الخطوة ديّة وإن هو يشوف حد كويس أوي ويبقى حد ثقة أهَم حاجة. وطبعا آآ أنا باشكُرِك جدًا لوقتِك و وإن أنتِ سمعتيني وتفهَّمتيني وكمان نصحتيني النصيحة الجميلة دي، شكرًا جدًا ليكِ.
بالضبط. بالضبط. العفو علي إيه؟ أنا موجودة أي وقت لو احتجتِ أي حاجة.